Chắc chắn rồi. Tại vì khi á, mình thuyết phục một đối phương mà đối phương thấy cái sự thuyết phục đó có nhiều quyền lợi cho họ, thì họ dễ dàng thỏa hiệp hơn là mình đưa ra một cái gì đó lợi ích ch ở đâu, đâu, đâu, không có họ ở trỏng, họ ít sẵn lòng thỏa hiệp lắm. Bạn đồng ý hông nà?
Ừm, chính xác luôn đó. À, vậy là á, trước giờ mình tranh luận á là cũng hơi sai sai rồi đó. Thì giờ mình biết á là mình nói sao để cho đầu tiên á là ông xã thấy đồng cảm nè, rồi đồng cảm rồi á, thì mình cũng nêu ra những cái ưu điểm của cái việc cái của cái quan điểm của mình đi ha. Nói vậy á thì người ta mới hiểu được, mà người ta cũng thấy cái ưu điểm đó cho cả hai mà, chứ đâu phải cho mình mình hay là cho cái gì đâu.
Ừm. Ừm hứm. Ờ. Chính xác. Rồi bây giờ một cách cụ thể hơn nữa đó, để mà đảm bảo lòng tin đó, thì bạn đưa ra một cái k kế hoạch. À, bạn cam kết nè, hai đứa mình cùng cam kết cái kế hoạch nè, trong vòng thí dụ bạn muốn 3 năm nữa mới có con chứ gì, thì bây giờ mỗi một năm mình hai vợ chồng mình phải để dành được ít nhất thí dụ, ưm, 10 đồng, sau 3 năm để được 30 đồng, em sẵn sàng có con. Tại vì với 30 đồng đó đó, thì mình thấy mình cũng rủng rỉnh, dư dả để có con được rồi. Lỡ mà có hữu sự hổng có vay mượn, hông có đổ nợ, được hông nè?
Ừm, quá được luôn. Đã có ưu điểm rồi đó, cũng có thêm mấy kế hoạch nữa thì như vậy á còn gì bằng nữa. Mình chắc chắn á sẽ nói đầy đủ những cái ý này để mà người kia hiểu, rồi á cũng thông cảm cho mình nữa.
Ưm, ừm.